Aujourd'hui, tu sais, heu, contexte, je suis dans le monde de l'informatique et heu, bon, je suis pas non plus dans un open space, heu, géant, heu, on est, heu, il y a il y a que moi et un autre collègue, quoi, et heu, voilà, heu, c'est c'est c'est enfin, non, on va dire, un environnement tranquille de de base mais, heu, j'ai vraiment l'impression que de me faire déranger tu sais, assez souvent, heu, par des collègues pour des demandes d'aide et cetera et du coup, ça me nuit vraiment à ma concentration sur des projets dans lesquels j'ai envie, heu, vraiment de, entre guillemets «déconnecter», voir, heu, tu vois, heu, me concentrer.
Mmh mh. D'accord, avec ce collègue, vous êtes dans un bureau qui est, heu, qui est fermé ou c'est quand même un espace qui est complètement ouvert sur les autres?
Non, non, c'est vraiment, heu, une, heu, c'est, heu, c'est comme une c'est une une salle qui est f entre guillemets «fermée». C'est-à-dire que, oui, tu as une porte, heu heu, bon, elle est toujours ouverte mais qui donne sur un couloir avec, heu, d'autres, heu heu, d'autres salles. Mais, en gros, dans notre salle on est que 2 et elle est vraiment spacieuse donc, heu, à 2, on se dérange, heu, on s on se dérange quasiment pas du tout, heu, très rarement, heu. Mais c'est vraiment les les autres collègues, en fait, pour contexte, j'ai une promotion qui m'a fait changer de vers un poste, heu, dans lequel, heu, j'ai plus de responsabilités, je touche à des compétences un peu plus on va dire, heu
Mmh. Mmh mh.
administratives, si je peux dire ou plutôt de la gestion de projet, tu vois? Ou de l'encadrement de personnes et a et du coup, j'ai laissé un poste vacant, qui lui était plus technique. Tu vois? Qui était plus terrain à dire, voilà.
Mmh mh. D'accord.
Et en gros, maintenant, depuis je sais que c'est un peu le le revers, heu, de la médaille mais le temps qu'on recrute, 1 nouvelle personne et on est sur on est dessus et cetera ça va prendre, entre 1 et 2 mois, heu, le temps qu'on trouve vraiment, 1 bon candidat, bah, heu et bah, je me fais déranger par certains collègues qui viennent me demander, heu: «Oui, j'ai un problème là, j'ai besoin d'aide là.» donc, heu, vraiment dans le contexte informatique, hein.
Ah d'accord, parce que du coup, en fait, tu es entre les 2, tu es entre ton nouveau et ton ancien poste, heu, pour le moment, c'est ça? N d'accord.
Exactement, là c'est ce qui se passe là actuellement. Et on a justement, heu, parlé, heu, durant les des réunions avec, heu, le les chefs et cetera que, heu, on allait un peu se dispatcher ça, entre nous dans le département informatique, mais, heu, j'ai pas l'impression que c'est vraiment ce qui se passe.
D'accord. D'accord. Est-ce que tu as déjà essayé de de est-ce que tu as déjà essayé de, mmh, mettre en place peut-être, heu heu, tu sais des des créneaux, horaires, heu, auxquels les personnes, pouvaient te déranger? Du genre, le matin, bah, tu fais tout ce que tu toi, tu dois faire vraiment ton travail personnel et heu, par exemple, entre 14:00 et 15:00, bah, là s'il y a des questions et les gens, ils peuvent venir.
Mmh. Mmh. Mmh. Bah au départ, en fait, justement, on était parti sur, hem, heu heu, sur le fait de se répartir un peu les tâches et de se dire, par exemple, moi, ça m'arrangeait de le faire, heu, par exemple, tous les lundis matin. Alors et par exemple, heu, donner, heu, toutes nos matinées du lundi donc je sais pas, dès on va dire 08:00-09:00 à 12:00 que sur ça, heu, pour aider tous les gens qui ont besoin d'aide et cetera. Au début, ça allait mais, en fait, finalement, la problématique c'est que parfois, les gens, ils ont pas vraiment besoin de choses et en fait, c'est assez, tu sais, heu, disparate, donc parfois ça peut être un peu lundi après-midi, ça peut être mercredi matin et du coup, bah, finalement, je me retrouve lundi matin à terminer bien plus tôt que prévu, à pouvoir reprendre mes tâches que j'aime bien, on va dire, même si ça c'est pas que je l'aime pas, hein, mais les tâches pour lesquelles justement j'ai j'ai pu évoluer et j'ai envie vraiment d'a d'avancer sur des gros projets et tout et bah sur ce côté-là de, quand même, heu, finalement, ça marche à moitié. Tu vois?
Mmh. D'accord. Mmh mh. D'accord. OK, hem, est-ce que du, heu, alors, est-ce que toi c'est s tu as p enfin, c'est une responsabilité où tu as eu un tu as un q s comment je peux dire ça? Est-ce que toi, c'est tu es ton tu es ton propre supérieur ou tu as un supérieur encore, heu, au-dessus de toi?
Non, non, non. J'ai j'ai j'ai quand même un supérieur au-dessus de moi de façon, heu heu, en fait, c c'est toujours une hiérarchie, tu as vraiment le directeur, directrice et cetera et après ça descends en dessous même si j'ai quand même des responsabilités, j'ai quand même quelqu'un au-dessus de moi, oui.
D'accord. Parce que déjà tu, enfin, tu pourrais éventuellement, heu, lui en parler, bah lors de vos réunions que bon, bah il il tu vois, il y a eu et on cette organisation qui avait été mise au début, elle était pas mal mais que là, ça a l'air d'être un peu plus, heu, on va dire, heu, voilà, un peu plus désordonné, du coup, toi, ça te dérange dans ta prise de nouveau poste, finalement, parce qu'on continue, heu, constamment de te déranger pour des choses que tu n'es plus censé faire ou du moins plus complètement
Mmh. D'accord.
et heu et ce qui pourrait peut-être aussi être, heu, être intéressant, c'est que tu bah les gens qui viennent te voir, tu leur disent, alors avec, heu, une certaine diplomatie, que bon, bah, heu, peut-être que, heu, ça serait bah qu'ils reviennent un peu plus tard ou qu'ils te redemandent, heu, le lendemain matin parce que est-ce que c'est des tâches qui peuvent se permettre d'être reportées ou mises en attente ou il faut que ce soit réglé, heu, dans dans l'heure?
Oui. Mmh. Justement, normalement en général, c'est ça le le truc, c'est que ces tâches-là sont sont pas forcément bloquantes parce que, justement, ça c'est 1 des conditions. Si la tâche elle est bloquante, elle empêche des centaines de milliers d'utilisateurs de pouvoir accéder à un système et cetera, on est les 1ers que ce soit mon chef moi t on est les 1ers à à agir sur le truc pour, heu, avoir cette continuité de service et cette prise d'a de d'activité et il y a pas de souci. Mais dès que tu te fais parfois déranger par des choses qui sont pas qui sont, soit déjà disponibles dans ce qu'on appelle, tu sais, la base de connaissance où tu peux vraiment voir un peu, heu, toi-même lire ta procédure, suivre vraiment un document Word ou PDF qu'importe pas à pas et le résoudre et d'ailleurs pour, heu heu, anecdote, bah, j un jour on m'a vraiment appelé pour un truc et même moi leur disi même moi je j pas que je me lance des fleurs mais vu que ça ça m fait plusieurs années que je suis là-bas, je connais comme même les systèmes, j'avais oublié et du coup, j'ai fait quoi? Mon 1er réflexe c'est d'aller dans la base de connaissance, chercher la procédure et lire vraiment devant la personne, suivi la fiche de procédure pas à pas et le problème, s'est résolu et donc là, elle s'est retrouvée dans un peu, heu, <chuckles> hem, alors pas stupide, mais elle s'est dit: «Ah oui, en fait, finalement» et j'ai l'impression que les gens sont soit, heu, paresseux. Mais comme tu dis, j'essaie quand même d'être diplomate. Le l'objectif c'est pas d'être, heu, cru avec les gens de leur dire: «Non heu, débrouille-toi» mais c'est pas forcément évident dès que toi tu as envie d'avancer sur des choses alors que, justement, tout ça c'est un travail qui a été fait, hein. Beh, t il y a il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur cette procédure-là, des vérifications, té heu, c'était ça le but en fait, c'était pas et s de rendre des gens un peu, heu heu, autonomes si je peux dire quoi.
D'accord. Mmh. Mmh mh. Oui. Mmh. Oui. Et oui. Alors le p le problème avec maintenant, avec tout ce qu'il y a, les réseaux sociaux et tout, l'autonomie, elle se perd un peu, hein. On va directement, heu, on se dit: «Pourquoi chercher par nous-mêmes si on peut aller demander à quelqu'un qui peut nous régler le problème en, heu, 4 secondes au lieu de moi 1 minute à à lire, à chercher et cetera» donc, forcément, heu, toi ça va te déranger, mais par contre ce que tu peux te permettre de redire, vu que c'est pas des tâches qui nécessitent de s'en occuper tout de suite, tu peux dire: «Bah, écoutez par exemple, heu heu, 2 fois par semaine», tu fais ça le le mercredi et le vendredi. Ou le ouais c'est ça. Tu dis: «Écoutez si vous avez, heu, des points à éclaircir ou des b des des des choses que vous ne trouvez pas, vous les notez. Vous le cherchez en attendant dans v la base de connaissance» dont tu me parles: «et si je vous aj v vous n'avez pas résolu votre problème, bah, tel jour et tel jour entre telle heure et telle heure, je me rends disponible pour vous aider à éclaircir le le, enfin, vos heu, le sujet».
Mmh. D'accord. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui le le le problème. OK, d'accord. Ouais. Non je vois très bien, c'est vrai que ça, ça peut être intéressant parce que, heu, tu sais, heu, vraiment se lancer, heu, dans dans des dans des projets comme ça, où avoir des besoin pour faire en pression. Surtout il y en a un niveau où il y a les compétences demandées, hem, heu et en fait, on touche à des environnements, ce qu'on appelle «de production» et du coup, bah, t tu fais, heu, b mal ton truc, ou tu fais pas gaffe, ou tu te prends pas tu fais pas attention, juste donc tu as besoin de concentration, bah, tu risques de toucher directement les données des des gens et du coup, de t casser des choses et et de l et d'interrom de faire pire que ce que tu voulais faire quoi, tu vois? C'est pour ça que j'ai besoin de de, justement, de concentration, heu heu, bien, heu, moi avancer et c'est vrai que ce côté-là, oui, ça peut être intéressant, bah, peut-être c'est un truc aussi qu'on va qu'on m'a proposé parce que, heu heu, ouais, te faire interrompre c'est embêtant. Mais aussi là l là de dans ce que tu me dis c'est vrai quand mais imaginons le problème, il intervient je sais pas, quelqu'un me mais c'est pas un problème bloquant vient me voir en fait comment lui lire, heu, on va dire de manière, heu, diplomatique et heu, pour toi? Heu, ben, exemple, qui vient jeudi, alors c'est-à-dire toi tu es intervenu mercredi, tu as fait, mmh, la plupart des choses et de lui dire: «Ouais, revient demain» c'est-à-dire quelle est la, mmh, la stratégie adoptée?
Mmh. Et oui. Mmh. Ouais. Bah, tu peux lui dire, heu heu: «Écoute, là, en heu, là, dans l'instant T, il faut vraiment que je me concentre sur ma tâche. Par contre, est-ce que tu as pensé à regarder dans la base de connaissances?» là, en fonction de ce qu'il te dit, tu lui dis: «Beh écoute, garde ton problème de côté, et heu, demain, le vendredi, je me rends disponible pour toi, heu, à telle heure et puis on verra ensemble, heu, comment faire pour, heu, débloquer ta situation.» mais tu sais, tu peux te permettre d'expliquer doucement, enfin, doucement, heu, calmement, heu, sans, voilà, agresser les gens, tu peux te permettre de dire que bah, là, c'est pas le c'est pas le moment, tu vois? Juste, heu, bah, ou ou même juste leur dire: «Bah, écoute, hem, est-ce que la prochaine fois tu peux m'envoyer» je sais pas si vous travaillez avec, heu, Teams ou heu, ce genre de de de choses, heu, en interne, t'en voilà, bah, t'envoyer un message avant, ne serait-ce que pour savoir si tu es disponible. Si c'est pas le cas, heu, au moins, tu t'es il repasse ou même toi, sur tes sur tes, mmh, Teams, t mettre un statut en «Indisponible» ou «Ne pas déranger» pendant, heu, tant de temps.
Oui. Mmh. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Oui, oui, qu oui, oui. Mmh. Oui. Oui, justement, mais c'est c'est ça, le truc, c'est que je suis, justement, quelqu'un d'organisé. J'utilise tous les outils, c'est mon domaine, heu, tu vois? Heu, je suis vraiment dans l'ingénierie. J'utilise vraiment tous les outils à ma disposition, le l l'agenda, les trucs, heu heu, les les les s tu vois bien, en fait, si quelqu'un consulte mon agenda, il peut le faire, il peut voir si je suis occupé ou pas et cetera. Mais les gens, i en fait, ils se posent même pas cette question-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire face à un problème informatique, qui peut être un peu bloquant, peut-être, pour eux, à leur niveau, hein. Là, je parle pas d'un d'un, heu, au niveau du système, où là c'est il faut intervenir, heu, de notre côté. Là, il y a pas de souci. Mais je parle vraiment à leur niveau. Parfois, ça peut être des trucs bateaux et du coup, bah, ils se retrouvent, heu, à d à demander, en fait, à avoir, tu sais, comme tu l'as dit, en fait, peut-être, c'est aussi ce côté-là des réseaux sociaux, qui fait que les gens, heu, directement, ils demandent, heu ils s ils ils se prennent pas la tête, ils disent: «Mais il y a quelqu'un qui est là, et il répond, ben, autant répondre» et je me dis que c'est aussi un peu, heu heu, la faute, peut-être, de l d'une personne qui était avant moi, qui, elle, faisait vraiment, répondait à toutes les demandes, au cas par cas et du coup, ça rendait pas le travail ou les gens autonomes ou le travail déléguable, tu vois?
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais, ouais ça c'est vrai que c'est c'est compliqué si, heu, si la personne avant toi, elle faisait pas du tout ce que toi tu as envie de faire, que les gens comprennent qu'en gros, bah, toi tu es pas disponible, heu, quand eux, ils en ont envie. C'est vrai que ça ça peut être compliqué, mais c'est pour ça tu peux t tu peux te permettre de leur dire que bon, bah, maintenant, c'est toi, que tu as besoin de te concentrer sur ton nouveau poste, que tu restes disponible pour eux, ça il y a pas de problème, mais par contre que, heu, on peut pas venir te demander, heu, «sauvagement» entre guillemets, heu, des conseils parce qu'en fait, toi ça te dérange dans ton travail et du coup, tu es moins efficace et ça te ça te désordonne. Donc je pense vraiment que tu peux te permettre de leur dire: «Vous notez, faire un rappel sur la base des connaissances, vous notez vos problématiques.» et tu fixes 1 ou 2 jours dans la semaine pour que tout le monde vienne, heu, alors ça sera un peu, heu, la la foire et le moulin, mais que tout le monde vienne pour, heu, bah, pour te poser, heu, les problèmes et une fois que c'est fait, toi tu es tranquille jusqu'à la prochaine session. Donc, heu, voilà.
Mmh. Mmh. Oui! Mmh. Oui. OK, d'accord, oui, non, c'est vrai, je vois, c'est c'est bien intéressant comment tu tu le mets en avant, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'aide et et et le soutien là, je me sens quand même beaucoup mieux, la pression avec tes conseils, et beh, de toute façon je vais les mettre, heu, en application dès demain.
Mais de rien. Super.